جدًا جدًا يعني. لأ فعلًا فكرة عبقرية. ما فكرتش في فكرة إن أنا أستنى وأهدى كده على نفسي شوية، وبعد كده أشوف أنا هاعرف فعلًا أرجع لها وأبقى لسه حاباها، والّا كده خلاص فكرتها هتكون راحت من دماغي، وأفكر بالشكل اللي أنتِ قلتِ لي عليه. بجد أنا حابة أشكرِك جدًا. حابة أشكرِك على وقتِك إن أنتِ سمعتيني فيه، وتفهمِك ليَّ، ونصايحِك الغالية جدًا دي اللي هتخليني أقدر أغيّر من نفسي، وأكون شخص أحسن. بجد شكرًا.
أيوة. على إيه؟ الله يخليكِ. العفو على إيه؟ يعني أنا أكيد معاكِ في أي وقت، وأكيد في أي وقت هتلاقيني باسمعِك يعني.

لأ، بصراحة ما ما بيبقاش حاطّة في دماغي فِكرة العروض أو كده، هو الحاجة هي بتجذبني لوحدها، وبابقى حابّة إن دي تبقى عندي ودي تبقى عندي ودي تبقى عندي، بس بالاقي حتى إن هي مش مناسبة عليّا، حتى لِسّه النهارده بافتح الدولاب وبارتب شوية حاجات، فلقيت pullover كنت جايباه الشتا اللي فات، بجد أنا ما لبستوش غير مرتين كده، اللي هو عشان جديد وباشوفه، وبعد كده ما حبتوش، ومش مرتاحة فيه، فهو مركون، وبرضه فلوسه في الأرض، وبرضه لِسّه أول أول إمبارح من كام يوم برضه كنت باطلّع حاجات عندي، لقيت جيبتين كنت مفصّلاهم، وعايزة أفصلهم، وفي دماغي إن أنا هالبسهم، وأنا مفصلاهم بقى لهم مثلًا ييجي سَنة، وهُم مركونين، وما لبستهمش ولا لبسة، وحاسّة إن أنا متضايقة منهم وب كمان إيه عايزة أخرجّهم لحد تاني يلبسهم، مش مش عايزة أخليهم، اللي هو أنا متضايقة إن أنا كل الفلوس دي بتروح مِنّي على الأرض، وما باعملش حاجة مفيدة بيها، وما أبقاش عارفة فعلًا هل الحاجة كويسة ومناسبة وهالبسها، والّا أنا باجيب كده وخلاص.
أيوه. إمم. أي إمم. أيوه. أيوه فاهماكِ يعني، وأكيد برضه زي ما باقول لِك هي حاجة فعلًا، إمم، إحساس طبيعي إن أنتِ تزعلي إن هو أنتِ عندِك كل الحاجات دي سواء بلوفارات أو الجيبات اللي أنتِ بتلاقيها، وإن أنتِ أصلًا كان عندِك رغبة جدًا إن أنتِ يبقوا معاكِ، يبقوا عندِك زي الجيبات اللي أنتِ فصّلتيها دي، وفي الآخر ما لبستيهاش يعني، وأكيد كان في دماغِك مثلًا طقم معيّن عاوزة ترتّبيه ومرتباه في دماغِك يعني وعاوزة ت تعمليه، وعلى أساسه بقى بذلتِ كل المجهود ده في إن أنتِ تجيبي قماش وتروحي لحد يفصّل لِك والمقاسات وكل ده، وفي الآخر أنتِ أصلًا ما ما لبستيهمش وما استفدتيش بيهم يعني.
بالضبط. أيوه. ما لبستهمش فعلًا آه. اضايقت أوي.
طَب أنت يعني قولِي لي قبل طيب ما ما تشتري الحاجة مثلًا، ما جرّبتيش مثلًا خالص تسألي نَفسِك لو الحاجة دي يعني فجأة كده اختفت من السوق بقى مش موجودة، مش هاعرف أشتريها من أي مكان، آآ، حياتِك فعلًا هتتأثّر أو في أي حاجة هتتغيّر يعني مش هتقدري ت تعيشي من غيرها، أو مثلًا خلاص مش هيبقى عندِك حاجة تانية مثلًا لو ما اشتريتيش الشنطة دي مش هيبقى لي ليها بديل؟ والّا عم عادي هتكملي حياتِك؟ ما سألتيش نَفْسِك ولا مَرّة السؤال ده؟ والّا أنتِ عندِك اندفاعية شوية بتشتري الحاجة أول ما تحسّي إن هي عجبتِك يعني أو عندِك رغبة فيها؟
إمم.